Ehm, sì, esattamente. Sì, sì, sì.
E non non solidifica come classico uovo, che, mhmm, poi, fai gra
E allora c'è un po' il trucco c'è un po' il trucchetto che sì, sì, sì, che poi te lo te lo spiego anche molto brevemente. Ehm, essendo una pizza in teglia, quindi, ehm, le classiche pizze alla romana per per farci capire
Ah c'è un trucco. Oka Sì. Ah okay, ma, ehm, il tuo lavoro è pi pizza in teglia alla romana, non è la la la classica pizzeria tonda. Ah, pizza in teglia alla romana, quindi a lunga lievitazione, quindi, quante ore di lievitazione fate di solito?
Esatt esattamente. Sì, sì, sì. Noi facciamo 24 ore, ventiquattro ore
Ah 24 ore, la più breve diciamo, okay.
Sì, sì, sì, 24 ore in cella frigo, con un impasto idratato al 75%.
Sì. Okay, diciamo quelle le le le classiche diciamo, le le le standard più o meno, no, della pizza in teglia, okay. Quindi, mi dicevi della procedimento della quanto riguarda la crema, della carbonara?
Sì. Sì, sì, esattamente, ehm Allora, il procedimento è questo: ehm, io metto la pizza, la ste stendo la pizza sul ehm sulla teglia
La teglia, sì.
ehm gli metto su, ehm, della mozzarella
Mh-mh.
ehm, e anche il il b il il guanciale
Quindi prima la la la mozzarella che serve da collante, se non sbaglio si dice così, giusto. Quindi, poi ci metti okay, il gua quindi sotto. Il guanciale lo metti, ehm, anche crudo oppure va prima mhmm, cioè, il grasso poi
ehm, metto dentro Esattamente, lo metto sotto la metto sotto, ehm, inforno la No uso uso il fo uso il forno per cuocerlo.